जी, बिल्कुल अ, जो है इ लोगों के साथ भी यादगार पल हैं, अकेले जाने का भी मेरे बहुत सारे यादगार पल हैं अ, ए मैं एक बार जा रही थी तो अ, बंगाल वेस्ट बंगाल जा रही थी, मैं अकेली थी। तो मुझे सामने में 2 लड़के ब बैठे मिले थे, वो थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे थे, उनका पहनावा, ओढ़ा ओढ़ना देखकर मुझे उतना भले घर के नहीं लग रहा लग रहे थे। लेक़िन ठीक है, मैं अपना बैठी थी अ, मैं वो लोग अपना बैठे थे और एक सामने में एक आंटी भी बैठी थी। और मुझे जैसे ब प्यास लग रहा था, पानी हो गया था स्टेशन आया तो मैं जाने के लिए उ उठी, तो वो दोनों लड़के लोग बोले, "आंटी के लिए हम पानी ला रहे हैं, अगर आप पानी का बॉटल आपको भी चाहिए, तो हम ला देंगे।" मैं बोली ठीक है, अगर सामने से बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो उन्होंने पानी का बॉटल लाके मुझे दिया, <clicks tongue> फ़िर पूछने लगे आपको कुछ अ और ख़रीदना है तो बोल दीजिए, हम ख़रीद के ला देंगे, तो हम मैंने बोला कि नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ जाइए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अ, बातें करना शुरू की, मुझे लगा कि शायद पहना ओढ़ा पे ओढ़ाना पे नहीं जाना चाहिए और लड़के लोग अच्छे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद हम लोग बात करने लगे। उसके बाद दे आ, देखते-देखते देखते इतनी अच्छी दोस्ती हो गई और मेरे दोनों छोटे भाई जैसे बन गए थे अ, हम चारों एक ही अ, मैं इस तरफ़ साइड लोअर पे बैठी थी और मैं ख़ुद जाके उन्हीं के बर्थ पे बैठ गई थी और हम चारों आंटी और वो दोनों और मैं, चारों बहुत ज़्यादा बातें किए, बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ। ऐसा लगा मेरे दोस्त ही मेरे साथ बैठे या मेरे छोटे भाई मेरे साथ बैठे हैं, तो बहुत मज़ेदार वो पल गया, जी।
जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> जी, जी। हुँ। जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अरे वाह!